Yung ano na 4rth year na. Tas ano sabi eh, 'di nagulat ako nung habang nagsasayaw kami tinanong ko siya sabi ko
4th year na, oo.
ano sabi ko, "Uy, sinong nag-utos sa'yo may ano isayaw ako binayaran ka ba?" Gano'n sabi, tas ang sabi niya, "Hindi, ah, wala lang." Parang sabi niya "Sige"
Mm. An Ah. Naisipan mo pang nabayaran siya?
ah, sabi ko hindi, sabi niya "Hindi gusto lang din kasi kita i-ano makasayaw." Sabi niyang gano'n nagulat ako siyempre babae 'yun, eh. Sabi ko, hala bakit hindi naman, eh, hindi naman kami nagpapansinan. Hindi dapat, aayain ko na talaga siya no'n naunahan niya lang ako, eh.
Oo, na dapat ikaw mag-aya, ah. Ah, okey.
Oh, 'yun parang ano na, siyempre nung sinasayaw na kinikilig-kilig ka na siyempre parang kaya 'yun yung sa isang hindi ko makalimutan kasi siyempre unexpected yung gabi na 'yun, eh, parang, ang gusto ko lang no'n
Mm, tama. Oo. 'Di makakalimutan. Tama, isa rin sa mga memory ng ano, eh, high school, eh.
oo. Oo totoo, parang sabi nga nila hindi kumpleto yung ano mo, yung high school mo kung hindi kayo dumanas ng JS prom kaya, wala lang la ayun lang lamang nating mga ano, eh, parang mga '90s child sa ano, sa mga ibang, oo, mga ibang mga parang 2000 kasi parang online class na la halos lahat sila hindi na napagdaanan yung mga ganyang klaseng, yung mga ganyang ala-ala talaga sa paaralan, 'yun yung mga ano, eh
Oo. 'Pag 'di ka dumaan. Oo. <chuckles> Yung mga dumaan. Oo nga. Talaga. Oh, nam pero minsan lang mangyari din, eh, 'no kaya, eh, kailangan, iba yung saya na na nadulot nila sa atin nung mga panahon na 'yun na mas sa JS prom, sa Foundation Day o sa graduation man kasi talagang, um, ang saya, ang saya nung, ah, binigay sa atin na experience noon. Hindi, hindi ko lang alam kasi ngayon kung paano na rin, eh, kung may JS prom pa ba o paano na sila nag-j-JS prom?
oo, hindi mo mababayaran talaga. Totoo. Oo. Tama. Oo. Ang alam ko mayro'n pa din kasi ano, dito sa malapit sa'min may ginanap na JS prom, eh, parang may events place kasi dito so mayro'n pa. Pero, maiba pala ako, sa tingin mo yung mga masasayang alala mo sa paaralan, paano nakaapekto sa'yo 'yun sa, pagiging ikaw kung ano ka ngayon?
Ah, okey. Oo. M